Ờ, nói chung là tại vì mình thích màu xanh nên là mình nghĩ nó sẽ ra màu xanh, màu xanh đi cho nó mát. Biết sao hông?
À, OK, xanh xanh gì? Xanh xanh xanh da trời, hay là xanh lá? Hay là xanh xanh. Hay là xanh Saint Petersburg? <giggles> OK.
Xanh lá. Thích xanh lá. Mình thích xanh lá và mình thích màu, kiểu, dạng mà, ừm, màu mà nhạt á, tức là nó sẽ sang sang một xíu á, chứ hông phải màu sắc lòe loẹt.
Ờ, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm. Đúng rồi. Kiểu màu xanh xanh xanh lá mà nó hơi nhạt một xíu thì, kiểu, nó trẻ trung lắm nha, nó hơi nó, kiểu, thuần khiết lắm.
Ừm.
Ơ, thế thì bạn
Ừm. Nhưng là mặc cái đó thì người ta hơi xa lánh xíu thôi.
Đúng rồi, chính xác rồi đấy, hợp lý, bởi vì bạn có biết bạn có biết màu xanh lá bên Trung Quốc nghĩa là gì hông?
Tại vì
Bạn s đây mình sẽ để lại cho bạn một cái cái, ơ, bạn tự về tìm hiểu nhá, màu xanh lá bên Trung Quốc. OK, tiếp tục. Rồi, thì, ưm, ưm, ơ, ơ, bạn nghĩ là mình nghĩ là bạn bạn làm về cái lĩnh vực gì mà bạn quan tâm về thời trang nhỉ?
OK. <chuckles> Mở sang xu hướng mùa hè. <sniffs> A, mình, ờ, không, u thật ra thì mình là một người không biết nhiều về thời trang và cũng không để ý tới chuyện ăn mặc từ rất nhiều năm á. Cho đến khi mình phải, ơ, bắt buộc phải để ý tới nó, tức là, ừm, đến khi mình làm đến đến đến một đoạn nhất định mình sẽ phải gặp khách hàng, gặp đối tác thường xuyên thì đó lúc đó mình sẽ phải, ờ, như thế nào để cho cái hiện diện của mình á, nó trông có vẻ uy tín á. Còn nếu không thì người ta sẽ người ta sẽ đánh giá dựa trên cái chuyện ăn mặc.
Ờ. Bắt buộc phải để ý tới nó. À, chắc là t đi làm. Hiểu. Hiểu. Ừm. Hiểu. Hiểu. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu, kiểu, chứ ăn mặc mà lùa thùa các kiểu này nọ thì vào đối tác người ta nhìn vào người ta bảo, ơ, ưm, không tôn trọng. Đi, nghỉ, không ký hợp đồng, xong. OK. <coughs> OK. <sniffs>
Đúng rồi. Thì <chuckles> Đó là lý do tại sao mà những người họ làm, ờ, về, ờ, sale, họ làm về bán hàng á, họ rất là trân trân trọng cái, ơ, hình thể bên ngoài. Ờ. Ờ.
Ừm. Chú trọng về chú trọng về cái mặt việc ăn mặc. Kê, ơ, chính xác. Ừm. OK. Thế thì không biết là bạn theo phong cách nào? Phong cách thời trang của bạn là bạn thích những phong cách nào cho tới hiện tại?

<laughs> Uầy, <smacks lips> Ừm, rồi tiếp tục, những cái ờ, bởi vì <smacks lips> nói chung là những cái yếu tố bền vững mà ảnh hưởng tới cái xu hướng thời trang mùa hè năm nay thì mình chả biết là bạn có ý kiến nào hông? Cái này thì mình không có ý kiến, mình chả biết đâu.
Uầy, s Yếu tố bền vững đây. <laughs> Yếu tố bền vững, cũng cũng chưa hiểu lắm cái từ yếu tố bền vững. Ờ, nghĩa là sao á? Ờ.
Ờ, kiểu, mình mình hiểu nha. Mình hiểu yếu tố bền vững ở đây là, kiểu, ờ, đây sẽ là một cái xu hướng thời trang, mà nó sẽ có tác động, gọi là, nó, kiểu, ảnh hưởng một cách, ừm, sâu rộng, và và bền vững, nó, kiểu, nó sẽ ảnh hưởng tới những năm sau, năm sau nữa. Kiểu, nó sẽ bền vững chứ không phải là một cái trend, một cái xu hướng mà nó phất lên vì một cái, gọi là, tai tiếng hay một cái gì đấy.
Ừm. Ừm, nếu như mà nói về yếu tố bền vững thì mình nghĩ là, ờ, mùa hè thì thường người ta sẽ đi biển, đúng hông? Thì những cái trang phục mà, kiểu, hoa lá cành, rồi, ờ, ngắn, rồi mát mẻ, ờ, chất lượng ờ, đó, bikini thì những cái đó là chắc là yếu tố bền vững hơn, kiểu, nó không bao giờ nó nó luôn là như vậy á.
Ừm, đúng rồi. Bikini. Ờ. Hiểu, OK. Ừm, ừm, ừ, nó không bao giờ lỗi thời, đúng hông? <smacks lips> Hợp lý nha, ừm, mình cũng nghĩ vậy đấy, mình cũng có thể mường tượng rồi đấy. Nếu mà thật sự trước cái chủ đề này mình có thể xem một cái, a, chương trình hoa hậu Việt Nam, thì chắc là mình sẽ có nhiều thứ để để để chia sẻ hơn. Cảm giác như <smacks lips> Cái này thì bởi vì, ờ, chủ đề này thật s khá là nói chung là thú vị mà, kiểu, cảm giác như <laughs>
Ờ, ừ, kiểu, ai cũng sẽ mặc như vậy. Ờ. <laughs> Ủa, mình, ờ, mình thí dụ mà mình nói về hoa hậu là có out of topic như kiểu, ơ, đi ra khỏi hông vậy?